Heeh.
Iya iya, kayak melinjo gitu ya?
Nah iya, pohon melinjo, Iya, makasih infonya. Pohon melinjo, nah iya tuh tetangga suka banget kayak nggak cuman satu atau dua orang ya, itu banyak banget, dan sering banget minta daun melinjo, yang muda-muda gitu. Dan kalau dari aku sama papaku sih, ya udah nggak apa-apa boleh banget, gitu. Selama ada silakan dipetik. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang dan, kebetulan banget pohon melinjo itu meskipun melinjonya belum tumbuh ya, belum muncul gitu, daunnya aja udah bisa digunakan. Dan itu tuh, bakal ketika dipetik makin subur lagi, dipetik makin subur lagi. Jadi, kayak, itu tuh adalah manfaat yang luar biasa sih bisa dibagikan ke banyak orang, gitu.
Oke ya ya, iya. <chuckles> Oh. Iya. Oh, keren banget. Iya ya, berarti, menarik banget ya maksudnya dengan apa ya, sebenarnya kan ini adalah hal yang cukup sederhana gitu ya, dalam artian menanam pohon, dari kebiasaan kecil gitu. Menanam pohon tapi itu manfaatnya pertama untuk lingkungan, kedua untuk masyarakat sekitar, yang ketiga tentu buat diri sendiri dan juga, ya mungkin keluarga gitu ya. Dan, apalagi kan, oksigen itu kan memang dari tanaman juga jadi kayak, s eee, secara nggak langsung memang manfaatnya banyak ya. Wah ini, perlu dicoba nih berarti ya.
Mhm. Iya kan, iya. Mhm. Mmm. Heeh. Iya, jadinya Ih, itu kan masih segar gitu loh heeh.
Oke. Nah Kak, tapi pernah enggak, kepikiran untuk, eee, mungkin ngekor komersialisasiin ini, misalnya kayak tadi, sempet ada daun melinjo dan lain sebagainya gitu ya. Terus tadi cabe gitu-gitu, sempet nggak punya kepikiran untuk, "wah, eee, jual jualin aja nih" jadi ada otak bisnis gitu, <chuckles> pernah enggak tuh?
Mmm, heeh. Itu sempet banget kepikiran kayak, "apa mangganya aku jual aja ya? Biar, apa, kayak memanggil orang biar dipetik semua, terus nanti tinggal dibayar" gitu. Tapi, setelah dipikir pikir lagi, sebenarnya ya sering sering juga ya dapat uang, tapi, nanti tetangga nggak dapat dong mangganya, gitu. Terus kayak, eee, melinjonya nanti tetangga nggak dapet dong. Jadi, biasanya karena aku sama papaku tuh suka banget nanem banyak tanaman ya di belakang rumah, karena ada kebun juga, kebun kecil gitu. Biasanya dijual itu kayak, eee, lengkuas, nah itu kan lengkuas cepet banget tumbuh ya, dan itu tuh, sekali tumbuh karena dia akar ya, itu panen bisa sekali banyak itu. Dan itu biasanya kita jual. Nah itu tuh memang, sebenarnya kalau bilang kita budidaya sih enggak ya, kayak yang iseng-iseng aja nge menanam ternyata subur terus isubit itu bisa dijual. Tapi emang ketika dijual ya paling cuma dapet 50.000, 60.000, jadi ya heeh, emang nggak banyak tapi, kayak hal menyenangkan dapat uang dari situ, padahal nggak nggak di gini
<chuckles> Belum, oh ya. Iya. Oh, gitu. Lumayan ya. <chuckles> Kemasannya juga gitu. Iya iya, dari usaha sendiri gitu ya, dan juga, selain usaha juga hobi sendiri gitu kan Kak bisa dibilang?
Itu benar banget mhm, jadi sambil menyelam minum air gitu.
Oke, nah